जी देखिए। अ, मैं ना बहुत ही चिंतित हूँ। क्योंकि देखिए अ, मैं सच बताऊँ तो अ, आज से 5 साल पहले मेरी एक गर्लफ्रेंड थी। और उस गर्लफ्रेंड के साथ जो रिश्ता था मेरा वो कुछ अच्छा नहीं था। शुरुआत में तो चीज़ें बहुत ही अच्छी थी, बातें अच्छे से हो रही थी, सब सब कुछ बहुत ही अच्छा से चल रहा था। लेकिन अ, लास्ट के जो अ, ब्रेकअप होने से 2 साल थे उसमें काफ़ी चीज़ें टॉक्सिक हो गई, गाली-गलौच ये सब चीज़ें हो गई। और ऐसी-ऐसी उन्होंने चीज़ें करी जो मुझे अभी भी काफ़ी तकलीफ़ देती है, जब मैं सोचता हूँ। तो इन सब को लेकर ना अभी के वर्तमान के रिश्ते में, अभी की जो मेरी अ, महिला मित्र हैं उनके साथ भी कभी न कभी मेरे मन में जो पिछले रिश्ते में शक आता था ना, वो शक जो उन्होंने पैदा करी। तो इन रिश्तों में भी आज वो शक मुझे कहीं न कहीं आता है और काफ़ी घबराहट-सी होती है जब मैं उनको ऐसे माहौल में देखता हूँ। तो पता नहीं कि क्यों ये समस्याएँ हो रही हैं, कैसे मैं इन चीज़ से ओइन इन सब चीज़ों से उबरूँ समझ में नहीं आ रही है। और इससे मेरा काफ़ी अ, मानसिक स्थिति पे असर पड़ता है, इससे मेरी नींद खराब होती है, मेरे दिनचर्या पे काफ़ी असर पड़ता है, मेरे खान-पान पे, मेरे हेल्थ पे भी इसका काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को लेकर मैं परेशान हूँ। क्योंकि देखिए पास्ट की चीज़ें अभी भी अ, मेरे नए रिश्ते में भी रिफ्लेक्ट हो रही हैं कहीं न कहीं। तो मैं चाहता हूँ आप सलाह दें कोई या सुझाव दें? ऐसे जो मैं ये सब करना बंद कर दूँ।
जी। अच्छा। हुँ। जी। जी। जी। जी बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आपने कहा कि पुराने रिश्ते में कुछ चीज़ें ख़राब थीं और उसी चीज़ का डर आपको अब वर्तमान के रिश्ते में लगता है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि किस प्रकार का डर आपको तब लगता था, मतलब ऐसा क्या हुआ था, जो चीज़ें आपको ख़राब जिसकी वजह से आपका रिश्ता ख़राब हुआ था या जिस चीज़ का डर आपको अभी लगता है। ऐसा क्या हुआ था उनके साथ?
जी। दरअसल अ, बहुत ही पहले अ, मेरी जो एक्स थीं अ, वो अ, हम लोग साथ में कॉलेज में मिले थे अ, बहुत ही अच्छे से बात हो रही थी हमारा पहला प्यार हुआ था। और बहुत ही बढ़िया चला कॉलेज तक, लेकिन जब प्लेसमेंट हो गई ना, तो हम दोनों के बीच थोड़े-बहुत झगड़े होने लगे, कुछ चीज़ों को लेकर बात बन नहीं पा रही थी। फ़िर धीरे-धीरे ना अ, मैं वहाँ से छोड़ के ना मेरा कहीं और जॉब हो गया तो मैं वहाँ चला गया। तो फ़िर वो उनका ना अफ़ेयर चलने लगा किसी के साथ। तो अ, मुझे ना उनकी अ, जब वो बात करती थी उनकी जो अ, बिहेवियर थी इन सब चीज़ों में ना बहुत ही ज़्यादा चेंज रह चेंज सा दिखता था बदलाव दिखता था, कि वो पहले जैसी नहीं रही। तो ये सब चेंज देख के ना कहीं न कहीं मैं बहुत ही परेशान रहता था डिस्टर्ब रहता था। और धीरे-धीरे मेरे दोस्तों से जब मैंने ये सब बातें करी, तो दोस्तों ने बताया ऐसा हो सकता है ऐसा, तो मन में और उन्होंने कहीं न कहीं शक पैदा कर दिया। और जब मैंने अ, चीज़ों के बारे में पता किया तो मुझे पता भी चला कि हाँ ये सच में था ऐसा कि वो कहीं न कहीं किसी और के साथ उनका अफ़ेयर चल रहा था, बातें हो रही थी। तो इन सब चीज़ों का मेरे अंदर ना डर बैठ गया कहीं न कहीं। और अभी का जो वर्तमान का रिश्ता है हमारा और ये भी कुछ ऐसा ही है कि, वो भी कहीं न कहीं जॉब ही कर रही हैं। और मैं हालाँकि मैं घर पे रहता हूँ मेरे अभी बिज़नेसेस हैं और मैंने जॉब छोड़ दी और मैं अपनी बिज़नेसेस संभाल रहा हूँ कभी-कभी साइड हसल्स वग़ैरह कर लेता हूँ। तो अ, देखिए जब वो जॉब कर रही होती है तो कभी-कभी अ, उस समय पे फ़ोन अ, पिक नहीं कर पाती हैं, हालाँकि वो बिहेवियर उनका बहुत ही अच्छा है। अ, वो वैसा प्रतीत नहीं होता, लेकिन मेरे मन में अ, कहीं न कहीं शक रहती है।
हुँ। ओह! हुँ। अच्छा। हुँ। हाँ जी। हुँ। अच्छा। एक डर बैठ चुका है।
अ, हाँ एक डर बैठ चुका है कि मेरे पीठ पीछे कुछ गलत तो नहीं हो रहा तो ये सब बार-बार मेरे मन में आते रहते हैं, गलत विचार आते रहते हैं। इस वज़ह से ना मैं उनसे झगड़ भी लेता हूँ, छोटी-छोटी बातों को लेकर उन्हीं को दोषी साबित कर देता हूँ बार-बार, गलत ठहरा देता हूँ तो अ और वो शायद प्यार करती हैं तो
जी। हुँ। हुँ। स बर्दाश्त कर लेती हैं।
अब वो मान भी जाती है, बर्दाश्त कर लेती है। तो मुझे बाद में थोड़ा गिल्ट महसूस होता है कि यार ये तो परेशानी न मेरी है, मैं उसको क्यों परेशान कर रहा हूँ? वो सह भी लेती है और देखिए यही सब चल रहा है। जी।
हाँ। बिल्कुल। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जैसे आपने कहा कि आपको ऐसा शक हुआ कि वो आपको धोखा दे रही हैं, है ना? आपकी पूर्व गर्लफ्रेंड जो थी उन्होंने अ, आपको मतलब आपको ऐसा लगा कि वो आपको धोखा दे रही हैं। तो आपने इस चीज़ के बारे में मतलब कुछ जाँच-पड़ताल करी या आपको कैसे ये चीज़ का मतलब अ, पूरी त पक्का हुआ कि मतलब कैसे पक्की तरह से आपको पता चला कि सच में वो धोखा था या सिर्फ आप शक शक में ही दूर हो गए?
हाँ। बिल्कुल। देखिए अ, शक नहीं था ये अ, पहले से उनका बिहेवियर तो बहुत ही बहुत ही ख़राब चेंज हो गया था। अजीब बिहेव करने लगी थी। वो यहाँ तक की अ, गाली-गलौच जैसे मैं अ, छ खुद छोड़ के चले जाऊँ, ऐसे बिहेव करती थी वो। और अ, इस तरह के बिहेवियर की वज़ह से ना मैं लगभग 2-3 महीने में काफी परेशान रहा उनके बिहेवियर से, मैं चाहकर भी चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहा था। और धीरे-धीरे मैंने उनके अ, में अ, उनके लिंक्ड-इन पे अ, एम्प्लॉयी वग़ैरह को देखना स्टार्ट किया, वहाँ से चीज़ें मुझे पता चली और एक पिक्चर्स मैंने देखी उनमें उनको साथ देखा मैं कंपनी के जो वेबसाइट मतलब लिंक्ड-इन पे जो थी तो मेरे मन में थोड़ा शक आ गया क्योंकि वो उनके साथ थी, उस पिक्चर में हुँ, बोलिए?
अच्छा। अच्छा। हुँ, हुँ, हुँ। समझ गयी। हाँ, हाँ। वो जी। तो क्या वो फ़ोटो कुछ ऐसी थी जिससे आपको पूरी तरह से आपका शक यकीन में बदल गया कि एक अ, मतलब प्रेमी जोड़े ही हैं? या फिर होता है ना कि कभी-कभी ऑफ़िस में साथ में नॉर्मली भी फ़ोटो खिचवा लेते हैं और हो सकता है कि आपने ज़्यादा ही सोच लिया हो इस बारे में।
बिल्कुल। देखिए, कुछ भी होता था तो वो पहले ही शेयर करती थी मुझसे, हर चीज़ें, हर फोटो, हर हर कुछ शेयर करती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा कभी किया नहीं। लेकिन फिर धीरे-धीरे मेरे मन में शक आया तो मैंने उस लड़क जो लड़का था वो उससे कॉन्टैक्ट किया और फाइनली अ, उसको भी पता नहीं था कि मेरा भी रि अ, रिश्ता है उसके साथ। और उसने अ, सारी बातें मुझे अ, बता दी।
हुँ। अच्छा। हाँ।
और फिर तब जाके मेरा शक
कहीं न कहीं आपको यकीन हो गया।
हाँ। हालाँकि अ, वो बस उतना नहीं था जो भी मैं सोचता था। लेकिन उनसे अ, था अफेयर था, बातचीत हो रही थी। शुरुआत हो रही थी एक प्यार की कहीं न कहीं दोनों के बीच प्र प्रपोज़ कर चुके थे। तो उस लड़के ने फिर मुझे बता दिया तो फिर मैं काफ़ी टूट गया और बस यही, ये वजह है। जी।
हुँ। समझ गयी। जी। हाँ, समझ गई। ठीक है मैं एक आखिरी प्रश्न और आपसे पूछूँगी जिससे मैं आपकी शायद पूरी आपकी कहानी जो है अच्छे से समझ पाऊँगी और फिर आपको अच्छे से सलाह दे पाऊँगी। तो आप मुझे ये बताइए कि जैसे आपका रिश्ता पहले था, अच्छा था तो आप उनके साथ मतलब हर बात में हर चीज़ जैसे आपने बताया कि सब चीज़ वो आपसे बताती थी आपसे वे साझा किया करती थीं, तो क्या आप भी उसमें मतलब अ, साथ में शामिल हुआ करते थे? कि आप भी समय-समय पर सब कुछ पूछ रहे हैं, हर चीज़ की, हर टाइम की, हर बात की, एक आपको अपडेट चाहिए, सब कुछ आप जानने की कोशिश करते थे कि कहाँ हो? अब कहाँ पर थी? अब क्या कर रहे हो? मतलब हर टाइम का एक होता है ना हर चीज़ पता होनी चाहिए। तो क्या आप पहले इतना पहले भी इतना इन्वॉल्व रहते थे? या फिर बाद में ही आपने शुरू किया था?
बिल्कुल। देखिए मैं अ, बता दूँ तो मैं कभी ये सब में इन्वॉल्व ही नहीं रहा था। शुरुआत से ही उनकी आदत थी हर चीज़ की अपडेट देनी कि इवेन खाना खा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। वो कर रही हो, यहाँ जा रही हो, वहाँ जा रही हो, ये लेके आ रही
अच्छा। और फिर वो अचानक से बदल गया।
हाँ, हर एक अपडेट देना और बीच-बीच में कभी ऐसा होता था कि वो काफ़ी बिज़ी हो जाती थी घर में, तो अपडेट नहीं देने लगती थी। तो मैं भी चिंता में पड़ जाता था कि अरे! आजकल अपडेट नहीं आ रहा है। कुछ बदला बदलाव-सा हो गया, लेकिन हालाँकि उस समय रिश्ता बढ़िया था। वो कुछ बिज़ी अ, घर में बिज़ी होने के कारण कई बार शादी ये सब तो उन सब में भी <chuckles> छोटी-सी बात के लिए मैं सोचने लगता था। मेरे अंदर शक आने लगता था क्योंकि जब अपडेट मिल रहा होता है लगातार और जब नहीं मिलता है, तो ये सब शंकाएँ पैदा होने लगी लगती थी मन में। हालाँकि वो ठीक हो गया फ़िर जब वो फ्री होती थी, तो फ़िर वैसे ही होगी। लेकिन अ, जब वो कंपनी में गई अ, कुछ दिन बाद से जब बिहेवियर में चेंज दिखा ख़ासकर अपडेट तो मैंने
हुँ। समझ गई। हुँ, हुँ। समझ गई। हाँ जी। हाँ। हाँ, तो बदल गया वो।
अपडेट ही तो कम ही हो गया था फ़िर धीरे-धीरे देना। एकदम अ, बाद में तो कम ही हो गया था। जी, तो यही समस्या थी। जी।
हुँ, हुँ, हुँ। समझ गयी मैं। जी, जी। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बत समझाना चाहूँगी कि आपको ये समझना होगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कभी-कभी धोखेबाज़ लड़के भी होते हैं, कभी-कभी धोखेबाज़ लड़कियाँ भी होती हैं और सारी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होतीं और सारे लड़के एक जैसे नहीं होते। ये बात जिस तरह आप लड़कों को समझ पा रहे होंगे कि अ, अगर मैं कहूँ सारे लड़के एक जैसे होते हैं तो आप कहेंगे कि नहीं मैं अलग हूँ, है ना? तो यही बात है कि लड़कियाँ भी सारी एक जैसी नहीं होती कुछ अच्छी भी होती हैं और अगर आपकी जो वर्तमान में गर्लफ्रेंड है वो अगर अच्छी हैं आपको बिहेवियर से पता है, आपको उनके व्यवहार से पता है कहीं न कहीं आप जो भी चीज़ पूछते हैं वो सब आपके सामने रख देती हैं। और एक जो होती है ना रिश्ते के बीच में पारदर्शिता कि हर चीज़ वो आपको ख़ुल ख़ुल के बता दे रही हैं। ईवन वो आपसे अपने फ़ोन के पासवर्ड भी शेयर कर दे रही हैं। तो अब मुझे नहीं लगता कि आपके अंदर ये आना चाहिए। अगर आपको थोड़ा-सा भी शक हो रहा है तो आप उनसे उनके व्यवहार के अंदर और थोड़ा-सा अ, जान करके उनसे प्रश्न पूछ करके उनके फ़ोन में थोड़ा-सा उनकी पा उनकी सहमति के साथ, अगर आप उनसे फ़ोन माँगे वो आपको देखेंगे आपको आराम से फ़ोन दे देती हैं। आप उनसे कुछ पूछें वो आपको सब कुछ ख़ुल के बता देती हैं। आप किसी भी उनकी पोस्ट में किसी भी पुरुष के बारे में पूछें उनके दोस्तों के बारे में व्हाट्सएप पे या इंस्टाग्राम पे जितने भी पुरुष मित्र हैं उनके बारे में पूछें वो आपको सब कुछ ख़ुल के बता रही हैं। तो मुझे नहीं लगता आपको शक करने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं आपकी शंकाएँ इससे दूर होंगी। तो आप उनकी सहमति से ही उनसे आप जो भी आपके मन में शंकाएँ हैं ना आप उनसे पूछिए। और कहीं न कहीं आपको उनकी बातों से ही आपके सारे दुविधाओं का जवाब मिल जाएगा क्योंकि रिश्तों के बीच में जितनी पारदर्शिता होगी रिश्ता उतना ज़्यादा मज़बूत होगा। तो जो भी आपके मन में डर है भय है आप उनसे सीधे पूछिए और उनको ये बताइए कि आपको डर लगता है कहीं आप उन्हें खो ना दो। आप उनको ये चीज़ भी बताइए कि अगर आपको कभी जाना हो तो मुझे बता कर चले जाना लेकिन धोखा मत देना। तो कहीं न कहीं आप देखेंगे कि सब कुछ आपको खोल के बता देंगे अगर वो आपसे सच्चा प्या प्रेम करती होंगी तो है ना? तो इन सारी चीज़ों से मुझे ऐसा लगता है कि आपकी समस्या सॉल्व अ, परेशानी दूर हो सकती है सारी समस्या का हल निकाला जा सकता है। तो आप अ, उनसे बातें करिए कि ज क्योंकि जितना आप उनसे बातें करेंगे उतनी ही सारी समस्याओं का समाधान बड़े ही आसानी से रिश्तों में निकल जाता है।
बिल्कुल, बिल्कुल। आपने सही बात कही और कहीं न कहीं मुझे भी लगता था कि एक बार खुलकर अ, बात करना चाहिए। लेकिन मेरे मन में कहीं न कहीं अ, शक होता था और अ और ये शक लगता है अब दूर हो गया और मुझे लगता है खुलकर बात करने की अ, ज़रूरत है। और ब मैं यही पूछना चाहता था लास्ट में कि क्या ये अपडेट देना इस वज़ह से ना मुझे भी अपडेट लेने की आदत हो गई है अभी भी। तो ये क्या ये सही है या ग़लत है?
हाँ। कोई बात नहीं आप देखिए हाँ, देखिए कोई बात नहीं है। कोई प्रश्न पूछने में कुछ ग़लत नहीं है। आपका मन करता है, आप पूछिए अ, और मैं जैसे एक लड़की होकर के खुद ये चीज़ कह रही हूँ कि आप प्रश्न पूछिए। बात करने से परेशानियाँ हल हो जाती हैं। हर रिश्ते की यही बात है, तो आपको बात करनी चाहिए।
बिल्कुल, बहुत ही धन्यवाद। आपने मेरे मन में जो भी चीज़ें चल रही थीं उनको सुना और काफ़ी मन हल्का लग रहा है। तो आपका बहुत ही धन्यवाद। जी।